ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ถ้าแบบแถบเอเชีย แถวบ้านเรา โดยเฉพาะอาหารบ้านเรา มัน ก็ แบบถูก ถูกปากกว่านะคะ มันแบบหลากหลายด้วย แล้วก็ นึก ออกมันอาจจะ คุ้น เคยกว่าด้วยมั้ง คะ มันนึกเมนูออกอะ ว่าจะทานแบบไหนแหละ แต่ว่า พอ พอมาอยู่นี่ก็มีวัตถุดิบหายากนิดหนึ่งค่ะ ค่ะ มันก็อาจจะไม่ค่อย เวลาทำอะไร ก็เลยพยายามดัดแปลง หรือว่าพยายามทำอาหารแบบบ้านเขาบ้าง อะไรอย่างเงี้ย อาหารที่นี่เพื่อแบบคนที่นี่ทานก็จะได้ไม่ ไม่ เบื่อที่จะแบบทานแต่อะเขาแบบเหมือนเราเนาะ คือ อยู่ อยากกินอาหารแบบที่บ้านตัวเองบ่อย ๆ บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามแบบสลับ ๆ กัน อืม อย่างที่นี่อาหารที่มัน เยอะ ๆ ก็คือ Meatballs น่ะค่ะ มันก็แบบเหมือนหาได้ง่าย หาได้หลากหลาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามเอา Meatballs มาประยุกต์ ประยุกต์ทำเป็นเมนูอื่น ๆ บ้าง อืม
อืม อือ ครับ อืม อืม อืม ครับ อืม ตอนแรก ครับ อืม อืม อืม ให้มัน ให้มันมีรสชาติความเป็นไทย อยู่ ด้วย ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ ให้มัน ให้มันเข้ากับเรา แล้วให้มันเข้ากับเขาด้วย อะไรอย่างงี้ ค่ะ
อืม อืม เหมือน อะแดปต์ สูตรตาม ตามที่อยู่ตามสไตล์ของคนกิน ใช่ไหมครับ?
<chuckles> ใช่ ๆ เอาที่มัน เท่าที่มันหา หาได้ง่าย ไม่ต้องแบบลำบากมาก แล้วก็ราคา เพราะไม่งั้นนะคะ ถ้าแบบเหมือนเราเอา เอา ทุกอย่าง ที่จะเหมือนบ้านเรา เลย อะ มัน มันต้องไปร้านไทย หรือร้าน Asian น่ะค่ะ แล้วก็ราคาก็จะค่อนข้างแพง อะไรอย่างงี้ แล้วก็ งั้นก็เอาประยุกต์เท่าที่ เอาของที่ต่างชาติมี แล้วก็มาทำ อืม
ครับ อืม ใช่ครับ ครับ อืม คุณ บ้าน กิน กิน อาหาร รสจัดไหมครับ? ถ้าเป็นอาหารบ้าน บ้านเราเนี่ยครับ
อ่า อ อ มีบ้างค่ะค่อนข้าง อาจจะไม่ ไม่ ไม่ได้ถึงกับมาก เพราะว่าเหมือนหลัง ๆ อะพออยู่ ไปแล้ว ก็ทานอาหารแบบเผ็ด ได้น้อยลงค่ะ ก็เลยแบบ ท เหมือนไม่รู้ เหมือนพอมันอยู่กันนาน ๆ ไปอะค่ะ มันอาจจะแบบเหมือนไม่ได้ทานเผ็ดบ่อยมาก ก็เลยทานได้ รู้สึกว่า ทานเผ็ดได้น้อยลง แต่ก็ยังรู้สึกว่า ยัง ยัง ร ชอบรสชาติเข้มข้น รสชาติ มีรสชาติเผ็ดอยู่ อืม แบบถ้าไม่ได้ทาน ไม่ทานมันขาดอะไร เผ็ด ๆ แล้ว
อืม อืม อืม ก็ยังมีความคิดถึงอาหารรสชาติของไทยอยู่
อืม

ไม่ ไม่ เนี่ยไม่มั่นใจนะอาจจะคล้าย ๆ กัน แต่ว่าวิธีการต้มน้ำซุปอะ เขาดูแบบมันใส่หลายอย่างมากเลยอะค่ะ มันอาจจะต้องใส่ ใส่เนื้อ ใส่อะไร แล้วก็มีการกรอง มีการแบบ จำไม่ได้ว่ายังไง เขาต้องต้มไว้นาน ๆ แล้วก็ห้ามคน เพราะว่าไม่งั้น ส่วนประกอบ มันก็จะ เอ่อ น้ำ น้ำ ซ น้ำซุปมันจะไม่ใส มันจะขุ่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ต้องมีการแบบ
อืม
ใส่แล้วก็ตักออก ตักออกแล้วก็มากรอง อะไรประมาณนี้ค่ะ เออ เหมือน เคยดู อือฮึ
ว่า อืม และ ส ส่วนมากที่คนบ้านอยู่คุณบ้านจัด
ค่ะ ค่ะ
จะซื้อกินข้างนอก หรือว่าทำกินเองครับ ส่วนมากนะครับ?